Oh, oke spesifik banget ya. <laughs>
Ah iya, heeh. <laughs> Ya karena kan kita kalau di keluarga aj maksudnya, aku tuh di keluarga di keluargaku ya, eee, kalo kita marahan tuh kadang kita diem-dieman gitu.
Heeh heeh. Mhm. Oh, oke silent treatment ya? <laughs>
Kayak gitu nah. Nah iya, seperti itu. Nah itu kan sebetulnya gak baik dan akhirnya jadi menular ke ke aku sendiri gitu. Nah, akhirnya, eee, disaranin kayak nggak bo coba deh diturunin egonya kayak gitu kan, dan ternyata seketika sudah menjalankan itu, kita jadi lebih mudah untuk bicara, kita lebih mudah melu meluapkan emosi kita, dan kayak perasaan kita tuh bisa kita sampaikan dengan baik itu lebih tenang sih sebenernya, gitu.
Mmm. Mhm mhm. Oke, baik. Mhm. Oke, nah ketika proses-proses itu saran-saran itu kamu lakukan ya, Kak, ya, artinya kan kamu pasti menjalankan, apa ya saran-saran itulah supaya kamu ngerti dan akhirnya kan ada juga ya yang beberapa yang berhasil gitu menurut kamu, eee, dari dari hal-hal itu. Tapi sebenarnya aku penasaran gimana sih caranya kamu tuh tahu kalau proses itu tuh berhasil, Kak? Ada enggak sih tanda-tandanya bahwa kamu tuh semakin paham sama diri kamu sendiri dengan melalui proses-proses tersebut?
Mhm. Benar. Mhm. Oke, eee. Gini, eee, gimana ya kalau untuk sadar nya tuh, lebih sehat sih sebenernya aku ngerasa kayak maag ku, aku kan punya maag ya. <laughs> Asam lambung gitu, itu tuh udah jarang banget kumat karena kan udah gak udah nggak banyak stress ya.
Mhm, oke. Mhm mhm. Oke, jadi berpengaruh ke fisik ya?
Kayak gitu. Ternyata sampe iya sampe segitunya gitu. Dan sekarang tuh kalo ada hal sesuatu hal yang kayak mungkin, eee, ribet gitu ya, eee, dipikiran gitu ya yaudah disampaikan aja apa yang ada di kepala, mau diterima atau engga yang penting kita sudah sampaikan dan itu tuh kita dengan cara yang baik ya maksudnya.
Mhm mhm mhm. Ah hah.